Kendini genelde nasıl tanımlıyorsun? Sakin mi yoksa birazcık böyle tez canlı mı?
Yani açıkçası ben kendimi biraz sakin diye tanımlıyorum. Iıı, ı ıh Açık
Güzel. Yani in bazı insanlar çünkü bir anda parlıyorlar, bir anda sönüyorlar, bazıları da yavaş yavaş ısınıyorlar, bir noktada patlıyorlar. Sen, eee, yavaş yavaş ısınanlardan mısın yoksa hiç öfkelenmeyenlerden misin?
Ya, açıkçası yavaş yavaş ısınanlardanım. Öfkelenmeme huyum yok. Öfkeleniyorum ama herkese değil. Hani, öyle bir Evet, öyle bir şeyim var.
Tamam. Herkese değil. Ya, öfken de biraz saygın gibi mi, herkese vermiyorsun demek ha?
<giggles> Evet, yani gerçekten öyle. Yani o duygu taşmasını sadece, eee, sevdiğim insanlara değer verdiğim insanlar da oluyor, yani.
Anladım. Anladım, anladım. Diğerlerine karşı böyle küçük bir set var, küçük bir sur çekmişsin gibi anladım o zaman, doğru mu?
Aynen öyle. Yani diğerlerine karşı biraz şey diyorum, hani, "Şimdi ben bu kişiye öfkelensem ne olacak? Yani hiçbir şey değişmeyecek. Tamamen yabancı. Hayatımda bugün var, yarın yok. Yani ne diye, hani, şey yapayım?"
A! Tamam. İnsanların kıymetiyle birlikte, eee, eş zamanlı olarak artıyor ya da azalıyor. Ama şimdi senin için sakin kalabilmek ne anlama geliyor tam olarak? Çünkü bunun içerisinde bastırmak da dâhil ediliyor, kontrol etmek de dâhil ediliyor. Belki yönlendirmek de dâhil ediliyor. Sakin kalmak senin için tam olarak ne demek?
Evet. Evet. Eee, benim için sakin kalmak bastırmak değil kesinlikle. Öyle değil. Aaa, daha doğrusu mesela sevdiğim insanlarla, hani, ailemle, arkadaşlarımla, işte, partnerimle ol olan da sakin kalma, bastırma kesinlikle değil. İş konusunda biraz daha yani bastırma demeyelim de odağımı başka yöne yönlendiriyorum. Sonra o konuya da hiç girmiyorum. Hani, benim için geçici oluyor açıkçası.
I hı. Ha. E, şimdi bir yanardağının patlaması gibi çok nadir zamanlarda öfkeleniyor olsan da öfkelendiğinde tam olarak ne yapıyorsun, biz nasıl birini görüyoruz sen öfkelendiğin zaman?
Hı hı. Imm, ben öfkelendiğimde sesim yükseliyor, bağırıyorum. O kadar. Başka bir şey yok. Hani, yani şey yok, böyle, kötü kelimeler, hani, küfürler vs. öyle bir huyum hiç yok. Hiç kullanmadım, hiç yapmadım. Ama öfkelendiğimde bağırıyorum. Yani bağırma nedenim de, hani, neden beni üzüyorsun? Zaten çok öfkeleniyorsam karşımdaki kişi büyük ihtimal beni gerçekten üzmüş demektir yani, hani
Hı hı. O kadar? <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Anladım. Ya, bu biraz duyulmamışlığın da getirdiği bir öfke anlaşılan.
Evet. Yani biraz o da var fark edilmemek, duyulmamak. Yani, iii, ben isyan ederken, hani, 1 söylüyorsun, 2 söylüyorsun, ondan sonra 3. de biraz patlıyor açıkçası.
Evet. Evet. E, ama mesela senin gibi insanlar çevrelerine çok fazla ateş çekerler. Yani kastım şu, ımm, çabuk öfkelenen, ne bileyim, bazen bu duygular konusunda vurdumduymaz. Senin çevrende gerçekten böyle insanlar var mı yoksa bu yanlış bir yargı mı?
Ama çok nadir. Hıı. Hıh. Hı hı. Var. Yok, benim etrafımda çok çabuk öfkelenen insanlar var. Yani bir tane arkadaşım var mesela. Eee, kibrit alevi gibi derler ya, bir anda bir parlıyor, ondan sonra hemen, iii, saman alevi gibi, evet. Eee, bir parlıyor, ondan sonra, ııı, direkt, hani, kuzuya dönüşüyor. Bir anda kuzuya dönüşüyor ama o parladığı anda ağzından çıkanlar gerçekten, iii, bazen çok kırıcı olabiliyor. Yani bazen alakasız oluyor ama bazen kırıcı oluyor mesela.
Tamam. Ha, saman alevi. Ha ha, anladım. Evet. Ha. E, sen bunları nasıl karşılıyorsun mesela? Direkt, "Tamam ya, seni biliyoruz, tanıyoruz." gibi mi diyorsun, yoksa kırılıp s özür dilemesini mi bekliyorsun?
Hıh. O benim yakın arkadaşım olduğu için ben şimdi söylediğinde kırılmıyorum ama özrü bekliyorum. Yani çünkü onu biliyorum. Onlar ağzından çıkıyor. Ya, her insan bazen karşısındaki insan hakkında kötü düşünebiliyor. Aaa, farklı farklı düşünebiliyor ama önemli olan, hani, onu o filtreden geçirip ağızdan çıkarmamak. E, karşımdaki insanın filtreleri biraz bozuk. E, ben onu biliyorum. Eee, ben de biliyorum yeri geldiğinde bazen kötü düşündüğümü, hani, ama bunu söylemiyorum. O tartışma yükseldiği anda, sinirlendiği anda ağzından çıkarıyor. O çıkardığında, hani, şey diyorum, eee, böyle bir üzülüyormuş gibi yapıyorum, üz şey yapıyorum ama emin ol o an aklımdan tamamen alakasız şeyler geçiyor, başka şeylerle ilgileniyorum falan. Ya, rol yapıyorum. Sonra o geliyor zaten özür diliyor. Hani. Ya, bu benim kararım ama, hani.
Tamam. I hı. Evet. I hı. Anladım. Anladım, pekâlâ. Evet, evet, anlaşılabilir, evet. Ya, şimdi işin şöyle bir tarafı da var; bazen, eee, insanlar tartıştıklarında birinin karşı tarafı sakinleştirmesi gerekiyor. Ama sakinleştirmeye çalışırken de yoruluyorlar belli ki. Sen genelde karşındaki insanı bir bakıma da sinirlenmemek için sakinleştiren biri misin? Yoksa, ımm, sadece öyle durup bekliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Ne yaşıyorsun o an?
İşte. Hıh. Hı hı. İy İ A, ben hiç yani açıkçası tepki vermiyorum, içini boşaltsın diye bekliyorum. Bir insanın sakinleşebilmesi için bir içini boşaltması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilginç bir şekilde. En azından benim iletişim kurduğum insanlarda böyle. Önce bir içlerini boşaltıyorlar. Ben duruyorum, dinliyorum, bekliyorum. Hatta anladığımı, dinlediğimi de gösteriyorum. Hani, tepkilerim, böyle, boş boş bakış, hani, duygusuz değil mesela. Eğer kırıcı konuştuysa üzgün yüzümü görebilir. Eee, gerçekten mesela bir şey için yakarıştaysa anlamaya çalıştığımı göstere gösteren anlayışlı yüzümü görebilir yani. Duygusuz değil kesinlikle. O bitirdiği zaman, hani, iii, ben diyorum ki "Bitti mi?" hani. Ondan sonra tabii, hemen bitti mi deyince bitti demiyor tabii ki. Biraz şey diyor o, hani, "Ne demek bitti mi?" falan diyor. O zaman diy o zaman ben <chuckles> Sonra ben diyorum ki "Şimdi sen, 'bunu bunu.' dedin. Tamam, onu şöyle bakıyorsun ama bir de şöyle bakar mısın? Hani, bakabilir misin, ne dersin?" Hani, biraz böyle yaklaşmaya özen gösteriyorum. Ama karşımdaki kişi parladığında asla ben parlamıyorum. O, işte, yapmadığım tek şey o. Ondan kazanıyorum mesela. Önceden öyle değildim. Sonradan öğrendim bunu.
Ha, peki. Güzel. Evet. Evet. Gayet iyi. E, 2. etaba geçiyorlar hemen. Hı hı. Anladım. Ha! Bunu sonradan öğrendin. Peki, oraya geleceğim, oraya geleceğim. Beni meraklandırdın ama sormak istediğim ayrı bir taraf da şu; şimdi sen zor, aaa, öfkelenen birisiymişsin. Pekâlâ. Ama o zaman senin öfkelendiğin zaman sakinlemen diğer insanlara nazaran biraz daha zor oluyor olsa gerek. Sen sakinleşmeyi nasıl başarıyorsun öylesine anlarda? Yani bütün o öfkeni üzerindeki yük ve enerjiyi kusmayı mı bekliyorsun? Yoksa kendi kendine o anlarda kendini fark edip de durdurmak için yaptığın bir şeyler var
Tabii. Hı hı. Hı hı. Hıh. Eve Hıı. Hıı. Iıı, var. Öncelikle o kişiyi görmemem lazım. Kızı kızgın olduğum kişinin benim gözümün önünden çekilmesi lazım. He, o ondan sonracığıma bir nefes alıyorum, bir kendimi telkin ediyorum. İşte, kişinin önemine bağlı olarak, hani, kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Eğer mesela benim için çok önemli biriyse diyorum ki, hani, "Birazdan anlaşacağız, eee, o beni anlayacak, tekrar konuştuğumuzda bu şekilde olmayacak." şeklinde kendimi rahatlatmaya ça çalışıyorum. Eğer büyük bir şeyse çıkıyorum, hani, o kiş yani tartıştığım kişiye de söylüyorum. "Ben biraz nefes alıp geleceğim ama bu konu, hani, kapandı anlamında değil. Yani geldiğimde sakin bir şekilde seninle konuşmak istiyorum." diyorum ve hemen yok oluyorum mesela, eee
Ha, peki. Tamam. Evet. Hıı. Hı hı. Aslında bu verdiğin tepkiler genel olarak sağlıklı gözüküyor. Çünkü çoğu insan tartışma, ııı, içerisindeyken birbirlerini kırıyorlar ve sonrasında sessizlik tedavisi denen bir, iii, sürece giriyorlar. Yani iki tarafın da birbirlerine sitemkâr davrandığı ve konuşmadığı ama aslında konu çözülmediği için hâlâ onların algılarını, zihinlerini işgal ediyor ve hareketlerini etkiliyor ama birbirleriyle, eee, konuşmuyorlar bir türlü. Sen bunu yapmıyorsun. Gideceğin zaman karşındaki insana ne zaman döneceğini bile söylüyorsun. Gerçekten takdire şayan.
Hı hı. Hıı. Evet. Hıh, onu Yok. Evet, kesinlikle. Ve diyelim ki aynı evdeyiz, bazen partnerimle tartışıyoruz. Bir konuda anlaşamıyoruz. Ya, onun yükseldiği oluyor mesela. Ya, çok yükselen biri değil ama sonuç olarak tartışmışız, anlaşamadığımız bir konu var. Ben üzgünüm, o üzgün belki. Orada mesela şey değil, iii, ben konuşmayı kesinlikle kesme şeklinde bir şey yapmıyorum. Hâlâ, işte, yemeğimizi yiyoruz, hani, her şeyi yapıyoruz. Ondan sonra diyorum ki "Hazır mısın? Tekrardan konuşalım mı?" diyorum. Genelde böyle birkaç saat sonra oluyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Eğer mesela ben sessizlik eylemi yaparsam ona karşı o daha çok gerilecek. Bu sefer mesela kendini benden tepki alamayınca daha çok haklıymış gibi hissedebilir ya da kinlenebilir. Yani herhangi bir duygular değişebilir o sessizlik anında. Ona izin vermiyorum. Ben ona diyorum ki "Ben seni hâlâ seviyorum. Tartıştık, anlaşamadık. O konuyla ilgili konuşacağız. Kırgınım. Onu konuşacağız ama, hani, hayat devam ediyor." Yani, "Ne yemek yersin, ne yiyelim?" Hani. Eee, onu, onu devam ettiriyoruz ve zor oluyor. Hani, mesela bu çok kolay olan bir şey değil bazen. Çünkü çok kırılıyorsun. Hani, o zaman zorlanıyorsun ama zaten o zorluğu geçtikten sonra bir bakıyorsun, ya, başarmışsın yani ondan sonra güzel olmuş her şey.
Evet. Evet. Evet. A, güzel. I hı. Olabilir, gerçekten de. I hı. Hı Gayet güzel. I hı. Yani senin sükûnetin, sakinliğin de karşındaki insanı olumlu olarak etkiliyor, öyle mi?
Evet, kesinlikle. Yani o da mesela şey oluyor; ya, ben neden yükseldim ki? Hani, mesela diyor, "Sen nasıl böyle sakin kalıyorsun?" Yani sen sakin kaldığın içi Mesela onu onu bana şey olarak söyledi. "Sen sakin kalabildiğin için ben aslında parlamam gerekenden daha az parlıyorum, biliyor musun?" dedi. Ben dedim ki "Öncesini bilemem ama" dedim, "Yani öyle diyorsan öyledir." şeklinde söyledim.
I hı. Ha. Çünkü bazen bu sakin kalma mevzusu, ımm, bazı insanlar tarafından güç göstergesi olarak da kullanılabiliyor, bazen de pasiflik olarak algılanıyor. Seninkisi demek ki tam ortada, dengede bir noktada duruyor.
Hıı. Eve Hı hı. Yani, diyorum, ya, ben sevdiğim insanı bile isteye kırmak istemiyorum. Mesela bir yazı okumuştum. Bir çiftin uzun süre ilişkisi olabilmesi için, ya, uzun süre ilişkisi olan çiftler birbirini nasıl kıracağını iyi bilir. Eee, ilişkinin uzun süre bin ooo, sürebilmesi için de senin o kırma noktalarına asla değinmemen lazım. Hani, aşk, sevgi bir noktada evriliyor. Hani, onlar evrildikten sonra, ilişkiyi idare ettiren senin kırmaman karşındaki kişiyi. Çok iyi bildiğin şeyleri, mutlaka yapmaman. Ona dikkat etmen. Hâliyle ben ona dikkat etmeye özen gösteriyorum. Benim ilişkilerdeki felsefem o, açıkçası.
Evet. Ha, doğru. Hı hı. Evet. Güzel. Güzel güzel. Umarım, yani, bunun faydasını, yararını görmeye devam edersin kalan hayatında da ama şimdi tartışma dediğimiz mevzu, ortamla da çok bağlantılı. Yani, karşındaki insan kadar, bulunduğunuz ortamla da alakalı. O yüzden, söz konusu aile, iş ya da ne bileyim trafikte olunca, insanlar değişik tepkiler veriyorlar. Hatta son zamanlarda sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla birlikte, anonimliğinin gücünü ardına alan insanlar ekrana ekranının ardından bir başkasına çok kolaylıkla kızabiliyorlar, bağırabiliyorlar ya da yargılarda bulunabiliyorlar. Sence bu ortamlar tartışmanın, eee, gidişatını nasıl etkiliyor? Mesela sosyal medya ki haddizatında, eee, bir tartışma unsuru yaratıyor mudur? Yani, bu anonimlik mevzusu.
Teşekkürler. Evet. Doğru. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hıh. I kesinlikle yaratıyor olabilir. Yani, yanlış bir Ya, şöyle bir şey var. İnsanlar kendi hakları için, yani, ayakta durmalı ama biz bir şeyi yanlış i fazlalaştırdık mı, bir yerde bir şey yapıyoruz ya da insanlar bunu anlayamıyor. Saygıyı elden bırakmadan kendi hakkını savunman gerekiyor. Yani, karşındaki insan ne kadar saygısız olursa olsun, senin onun seviyesine inmemen gerekiyor. Yani, eee, bizde o kalmadı. Bizde mesela, yeni nesile bakıyorum, işte, eee, sonra Hani kendi neslimde bile var, hani baktığın zaman. Eee, ben özgürüm kitlesi altında "Ben isterimi söylerim." altında yani büyüklere karşı saygı yok. Kendi yaşıtlarına karşı saygı yok. Ya, biz saygıyı bir yerde kaybettik. O onu niyeyse bireyselleşmek demek, saygısız olmak demek değil. Ama öyle bir algı oluştu, niyeyse. Ben de bilmiyorum.
Evet. Evet. Güzel gerçekten. Çok doğru. Evet. Hı hı. Evet. Sanırım insanlar, eee, saygıyı göstermeden görmeyi bekliyorlar. Ya, vermeden, eee, almak böylesine konularda, pek mümkün olmuyor ve bir yerden ı çattı çatlamaya, çatırdamaya başlayınca, toplum da bir cam gibi tepki veriyor ve insanlar kendilerini birazcık, eee, aptal zannediyor, ııı, ya da öyle zannetmeye başlıyor olabilirler. Hani herkese ben saygı duyuyorum, bana kimse saygı duymuyor, "Âlemin bir delisi ben miyim?" gibi. O yüzden, belki çatırdıyordur ama evet, dediğin gibi bu gerçekten toplum içerisindeki önemli bir unsur. E, peki, senin, eee, ortamdan bağımsız, işinde, trafikte, aile içinde hiç, böyle, "İyi ki o anda sustum." ya da tam tersi, "Tüh ya, keşke konuşmasaydım." dediğin bir örneğin var mı?
Evet. Imm, kesinlikle. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İii, konuştuğum örnek var. "Keşke konuşmasaydım." dediğim. İii, yanımızdan bir beyefendi geçiyordu, eee, elinde yolda yürürken. Eee, b ben de yeğenimi tutuyordum, işte, o zamanlar daha 4 yaşında falandı. Elinde çantası var, eee, büyük bir çantaydı. Eee, kulağında da telefonu vardı. Çantayla yeğenime çok sert vurdu. Yani, bir de onun çantası benim yeğenimin suratına doğru geliyordu. Yani, gözüne falan da gelebilirdi. O zaman ben gerçekten, hani, "Beyefendi" dedim "Ne yapıyorsunuz?" dedim. "Biraz dikkat eder misiniz?" dedim. Yani, ııı, yeğenimin yanında üstüme yürümüştü. O zaman da şunu söyledim kendime, evet, emm, ben belki şey yapabilirdim de ya, adam psikopat çıksaydı, bir şey olsaydı. Hani, biraz yeğenim varken bunu yapmamalıydım. Çünkü onun için de kötü etkilendi. Belki, hani, ayakta durduğumu görmek pozitif bir şeydi ama adamın bizim üstümüze yürümesi, bizi korkuttu hâliyle. Ben de korktum yani. Eee, öyle olunca o hareketi yapmamam gerekirdi diye düşündüm. Hı hı. Yani
Nerede? Tamam. Hıı. O! Tabii, ister istemez. Hı hı. A! Tatsız olmuş. Evet. Doğru. Hı hı. İster istemez. Öğrenmişsin yine de. Bu güzel olmuş yani ama şimdi, insanlar sakin kalma yetilerini pek kullanmıyorlar. Bu da, y iii, geliştirilen bir şey. Senin böyle, günlük hayatta sakin kalma kasını, güçlendirmek için yaptığın şeyler var mı diyeyim, bu da sana son sorum olsun.
Evet. Yani, onda da şöyle yapıyorum; sakin olursam hep kazanıyorum. Gerçekten kazanıyorum. Ben bunu fark ettim. Yani, bu hayatta ben mutlu olmak istiyorsam sakin olmalıyım. Duygularımı ben kontrol etmeliyim. Duygularım beni kontrol etmemeli. Onun için, yani ben biraz bu mantıkla ilerlediğim için, iii, çatışmalarda da sakin kalabiliyorum açıkçası.
Çok güzel. Hı hı. He. Gerçekten güzel. Yani, hem böyle kendinle ilgili çok özel şeyler anlattın. Gerçek, kendinden örnekler verdin. Ben, eee, gerçekten takdir ediyorum yaptığını, çünkü çok böyle mantıklı ve sağlıklı bir sistem kurmuşsun kendine. Umarım bunun faydasını görmeye devam edersin. İyi ki geldin. Vaktin için çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok zevkli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.